Ah, sim. As taxas que você tem que pagar para o governo, né, de estar com aquelas pessoas, contrato e tal. Uhum.
Isso, os impostos. E assim, né, você pode pagar £1200 de salário para uma para um funcionário, mas para o estado você vai pagar £2500. É quase o dobro, assim, é muita taxa. E assim, aí eu estava saindo de uma realidade que eu trabalhando em casa, eu era a única funcionária. <laughs> Eu era eu eu empresa. E o lucro também era tudo meu.
Aham. Uhum. Claro, e o lucro também era todo seu, e era uma coisa mais inf e era uma coisa mais informal, então não tinha que pagar impos quer dizer, imposto você paga, né, mas é menos imposto, né.
Exato. Exato. E aí eu tive medo, sabe? Eu tive muito medo, assim, de pegar um financiamento, de não ter de não não dar conta. E isso me me causou sim.
Uhum. Aham. Sim, depois acabar ficando com mais ficar com mais dívida, né, depois.
É verdade, sim, eu pensei: "Nossa, e se eu não conseguir pagar o salário das funcionárias?" Porque aqui, igual no Brasil, né, se você tiver problema com funcionário você vai à falência, porque os direitos, né, justamente, do trabalhador são grandes. Mas para quem quer empreender, é bom sempre pensar antes de fazer esse passo, né, porque é muita responsabilidade também dar trabalho para as pessoas. E também, né, as pessoas têm famílias e tudo mais. E isso, sabe, por longo tempo ficou martelando ali na minha cabeça. Eu até pensei na época da pandemia de abrir o meu negócio, mas também tive medo, né, porque estava tudo muito incerto, o mercado incerto, as pessoas pararam de de festejar, então elas compravam menos menos doce, menos bolos, então caiu bastante, assim, sabe. Antes eu vendia muito mais, eu vou dizer que tem um antes e um depois da pandemia para mim.
Uhum. Uhum. Aham, trabalhista. Aham. Uhum. Aham. Claro. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Sim, aham.